Dia do lixo, tem que ter, gente. <chuckles> E aí, eh, quando foi, eh, quando foi o quê? Qua eh, quando eu saio com os meus amigos, por exemplo, eh, aí eu não penso em na em nada disso, aí o e se a gente pedir um petisco pede e com come à vontade, bebe à vontade, a gente fica tranquilo, sabe, mas no dia a dia eu tenho tentado, hum, fazer isso. E aí eu eu eu eu é mais regrado. E eu super recomendaria qualquer pessoa que, tipo assim: "Ai quero eh eh, tentar melhorar o meu sono", não são técnicas e nem, eh, modificações que que dependam de de de muitas outras coisas, né, então É, tá certo eu acredito que dê.
Uhum. <laughs> Tá. Sim, lógico. Tá certo. Uhum. Você é mais regrado no dia a dia? Uhum. Absurdas, assim. Uhum. É uma atividade física, uma ta uma atividade física e ali uma alimentação mais balanceada já ajuda você a melhorar seu sono? Tá, e como e como que é como que é p você disse aí, né, por exemplo, você não se priva quando você sai com os amigos de comer alguma coisa diferente e tal. Como é a bebida pra você? Você acha que be você bebe, ah, ou não bebe bebida alcoólica, e quando bebe, você percebe que altera ali o seu o seu sono?
Mais balanceada. Exato, eu acredito que sim. Uhum. Ah, sim com certeza. Eh, quando eu saio pra night ou pro pro pro pra algum lugar, né, com os meus amigos pra beber, aí eu não eu não tenho hora pra voltar. Eh, na eu venho de uma cidade do interior que a que tem um uma expressão que a gente adora que é "dar virote". A gente ama dar virote. Então, é é se se eu estiver de férias saindo pra beber com com com os meus amigos, é o dia inteiro, é a noite inteira, a gente eu eu acho que eu já consegui o enfim, não não vem ao caso, mas eu bebo e, eh, como bastante nisso.
Uhum. Uhum. <laughs> E isso não interfere a sua isso não interfere a sua qualidade de sono de forma alguma?
Ah, interfere. No dia seguinte eu tô um caco, aí eu durmo também 24 horas. <chuckles> Coloco fico na casa da minha mãe, normalmente tô de férias, sabe. <chuckles>
<laughs> Aham, tá. Aí é mais é pra curar da ressaca, daí é uma ressaca mesmo, né. Certo.
<chuckles> É mais pra curar da ressaca, é, eh
E como é pra você, assim, por exemplo o uso da cafeína? Você é uma pessoa que gosta de tomar café, toma muito café ou isso não influencia pra você?

Não, eu acho que não. Eu acho que a alimentação não não não influencia tanto não. Eh, o o, eh, o eu, eh, ultimamente tenho consumido mais proteína do que eu consumia há meses antes de iniciar uma atividade física, por exemplo. E isso e eu acredito que que tem me trazido mais, eh, força física também, né, músculos, eu tenho percebido me me me algumas diferenças, né, no corpo mas muito pelo meu esforço também, né, na na academia. Não é só proteína. Mas eu nunca me importei muito com essa questão, né.
Não tem problema. É. Tá Uhum. Sim. É. Até porque você se você se você come isso, você precisa ir na academia produzir, né, se não se não, você ganha peso e não músculo. <laughs> Exato, é. Pois é. E como que é a sua alimentação? Você você come, você faz as 3 refeições, você faz mais refeições por dia, qual o último horário que você se alimenta, se é muito próximo do seu sono, ou não?
Exato. <laughs> É o rebote, exato é o contrário, faz é engordar. <giggles> Hã. É mais próximo do meu sono é é a minha hã, eu conce a minha, eh, a minha alimentação principal é mais próxima do sono. De manhã eu é impe é é isso ultimamente. Como assim?
É mesmo? É mesmo? Olha. Tipo o que quantas horas? Tá. Quantas horas antes de você dormir você faz a sua última refeição?
Aí eu não conto mas eu acho umas seis seis ou sete horas da noite eu nunca eu nunca janto tão tarde sabe, eh, mas assim, eh, minha alimentação ela é bem simples, é bem tranquila, não eu não não faço é é é é programações exuberantes para comer sabe, o de manhã por exemplo
Ah tá, tá. Certo. Uhum, tá.
É essa é a proteína, um um pouco também de creatina, eh, quando eu volto da academia eu costumo comer alguma fruta, eh, então eu sempre tenho alguma fruta em casa porque e isso era uma coisa que eu não fazia antes e que eu acho isso também me ajuda tem me ajudado o meu metabolismo, né, e até no sono mesmo. A alimentação influ eu acredito que pode ter ti ter uma influência boa. Eh e, eh, além disso, e e aí sim, como uma fruta quando chega no no horário do almoço, aí eu vario. O hoje em dia eu moro na Holanda, e aí eu aprendi que existe um almoço diferenciado aqui, que é pão com pão. <giggles>
Uhum. Tá. Uhum. Uhum. É mesmo? Oi?